जी, जी, पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपने जो गाना बताया ना, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। और मतलब मैं इसको अक्सर अ, हाँ अक्सर ऐसे सुनती हूँ, अगर कहीं पे मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ, मौसम अच्छा है, विंडोज़ खोल के ये गाना चलाओ तो मतलब बहुत मज़ा आता है ये गाना सुनने में। जी, जी, जी, और वैसे ना मेरे को अ, मेरे को वह गाने पसंद हैं, जो मेरे स्कूल के समय में चला करते थे ना। मुझे वही गाने सुनना भी ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो हनी सिंह के गाने काफ़ी प्रचलित थे और जी, और केके के गाने काफ़ी प्रचलित थे। आतिफ़ असलम के गाने बहुत प्रचलित थे और केके का एक गाना
काफ़ी अच्छी बात है। जी। <chuckles> अच्छा। जी। अच्छा। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, आतिफ़ असलम का तो मतलब जो मैं हूँ, काफ़ी दीवाना हूँ और उनका ऐसा कोई गाना नहीं है अब तक जो मैंने ना सुना हो। उनके काफ़ी ऐसे गाने हैं जिनको तो मैं काफ़ी गुनगुनाता रहता हूँ अपने दिनचर्या में और काफ़ी सुनता भी रहता हूँ।
जी, जी। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। हाँ, मुझे भी उनके गाने बहुत पसंद हैं और मुझे केके के गाने बहुत पसंद हैं। जैसे अ, मैं मैं को याद है जिस समय मैं स्कूल में थी तो एक गाना बहुत प्रचलित था, क्यों आजकल नींद कम ख़्वाब ज़्यादा है।
जी। अच्छा। जी। हाँ, हाँ, हाँ।
जी, तो वो हम सुना करते थे, सारे दोस्त मिलके गाते थे तो बहुत मज़े करते थे। तो मेरी ब वह याद ताज़ा हो जाती है जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ। जी।
अच्छा। काफ़ी अच्छी बात है ये तो। तो मतलब वो गाना आपको किस चीज़ का याद दिलाता है जब भी आप उसे सुनते हैं?
जी, जी, जी। एक तो वो ना बहुत ही अच्छा फ़ील गुड टाइप का गाना है। जब भी सुनते हैं तो हाँ, उससे मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और दूसरा ना अ, मेरे को याद आता है कि अ, अपने दोस्तों के साथ मैं बैठी हूँ और वह गाना चल रहा है और हम साथ मिलके वो गाना गा रहे हैं, और तो इस तरीके की यादें मेरी उस गाने से जुड़ी हुई हैं। जी।
अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल और मुझे ना मतलब अपनी उमर से काफ़ी पुराने गाने भी ऐसे अच्छे लगते हैं अ, जिनकी मतलब जो सुर होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे ल श्री लता मंगेश्वर की अ, जी का आप नाम जानते ही होंगे, तो उनका एक गाना है ये प्यार का नग्मा है, तो इतना खूबसूरत गाना है और उसमें जो सुर हैं ना, इतने प्यारे हैं कि कहीं न कहीं जो उनके बोल हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो मेरी ज़िंदगी है उसी के ऊपर हैं। तो आपका क्या मानना है, कोई ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि जो उसके बोल हैं, आपकी ज़िंदगी पर हैं?
जी, जी, जी। मुझे भी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। बहुत ही उम्दा। जी। जी, जी, जी, जी।